Oo, oo, gano'n naman ang ginagawa sa amin.
Talaga. Hala, sige nga, ma-try ko nga 'yan. Kasi ginagawa ko 'pag nag-aadobo ako, iyon, oo nga ano, puwede kasi, eh, <chuckles> yung pork pork adobo ay nilalagyan ko ng ano, ng itlog. Puwede pala kasi chicken naman 'yung itlog, 'di ba? <chuckles> Hindi ko naisip 'yan, eh. <laughs> Oo, oo nga, hala, may may tip ako ngayon na.
Oo, oo. Yes. Pero masarap siya, tik try mong tikman tas' lagyan mo ng pinya, alam mo yung pineapple tidbits? Oo, lagyan mo, masarap 'yon. Yung magpapatamis sa kanya kahit 'di mo na lagyan ng asukal.
Mm. Opo, oo, oo. Talaga Oo, parang hindi ko ano, parang hindi ko naisip 'yang gan'yan na mag-adobo na may ano, na hinahalo 'yung pork and, ah, chicken. <laughs> Masarap pa rin talaga 'yung gan'yan 'no, siguro, opo.
Masarap, in case na ano, um, halimbawa hindi gusto ng anak mo ang pork, merong chicken, gano'n. Kasi sa amin, iba-iba ang gusto sa adobo kaya pinagsama-sama na lang ng nanay ko, eh.
Ah, oo nga 'no. Ah, oo, sige nga, ma-try ko nga 'yang gan'yan. Kasi yung anak ko, hindi siya nakakalunok nung pork kaya ano, yung chicken kasi mas ano, <laughs> mas mas o mas malambot, opo. So 'yon, sa itlog naman, hindi siya masyadong ano, mag kumakain ng itlog. Yung white white lay ano, white area lang yung kinakain niya, yung yellow sa akin. <laughs> Sobrang happy ko naman kasi gusto ko yung yellow part, so 'yon. <laughs> And ayun, um, oo, sige nga, ma-try ko nga na lagyan din ng tidbits. Hindi ko na-try yang gan'yan kasi gusto ko yung gusto ko kasi yung lutong ano, yung lutong probin probinsya talaga na hindi opo, oo na hindi talaga. Parang kung sinasabi pa nila, yung lutong Bisaya, yung gano'n po, oo na oo. Yung yung yung sangkap lang, eh, parang yung dati lang talaga na walang mga hinahalong kahit na ano, 'yon po yung yung 'yon yung gusto kong matikman minsan. Kaya hindi ako nag-aadobo na may tidbits, opo. So, gusto ko mo-try, gusto ko ma-try yung gano'n na hi ihalo-halo, opo. Nagugutom tuloy ako. <laughs> Opo, oo, hindi pa ako nag-a na ano, nag-aalmusal, eh, <laughs> hindi pa talaga kasi late ako nagising. So 'yun, gustong-gusto ko.
Mas malambot nga naman ang chicken. Probinsiya. Oo, masarap nga naman 'yun. Try mo siya, masarap. Nakakagutom nga, Diyos ko. Oo, gan'yan din kami. Diyos ko, minsan brunch ang ginagawa namin since may baby pa ako. Diyos ko, laging puyat.
Oo, opo. <laughs> Oo, so 'yun. Oh, ako din po, may tanong po din pala ako sa inyo. So, um, may iba ka pa pong paraan ng pagluluto na nakakapagpataas ng loob ng or ng lasa ng adobo? Sorry naman. <chuckles>
<chuckles> Para sa akin, siguro yung adobong puti.
Ayun.